Eu não abro mão do café da manhã sozinha.
Hum. É um inegociável para você.
De jeito nenhum. É inegociável. Tanto que no final de semana que eu tenho gente em casa, né, que eu tenho meu marido e minhas filhas que não vão para o trabalho, não vão para escola. E, final de semana, muitas vezes eu não tomo café da manhã. Para você ver.
Aham. Olha, <gasps> pensa. E, assim, depois que você toma o café da manhã, aí você vai para mais algum lugar? Você fica em casa? Hum.
É. É, academia. Aí, eu saio da academia tem um supermercado embaixo da academia, então eu já aproveito a conveniência, né, vou se já fazer a compra do que está faltando. Aí, volto para casa, tomo um banho, e aí eu tomo o meu 2º café da manhã, né, que eu tenho um pós-treino
Hum, ótimo. <laughs> Aham.
que geralmente é um shake ou a ovo, o que for. E aí, j começo já a minha rotina, né, que é limpar, colocar máquina para lavar, as coisas
E aí e aí é que o dia começa para você, nesse depois do 2º do café da manhã.
É, aí o dia já começa. Mas essa rotina que eu tenho até antes de ir para o mercado é mais uma rotina de cura mental do que uma rotina que pesa, sabe, então, me ajuda bastante.
Mas Hum. Uhum. Sim. Te ajuda a desligar um pouco ali. Mas, me conta, mas quando tudo assim dura muita correria, sabe? Tudo que você quer é dar uma parada, uma respirada. O que que você costuma fazer que funciona na prática? Porque pode acontecer, né, de você se sentir sobrecarregada. E aí o que que você faz?
Exato. Uhum. Eu paro. <chuckles> Sim. E o que eu faço é: eu olho em torno e tento entender o que é que eu posso deixar para fazer amanhã.
Uhum. Hum, boa.
Porque nada é mais importante do que a minha saúde mental. Eu não quero chegar ao ponto de ter um burnout, sabe, de estar em um nível de estresse que eu não consiga controlar, que me põe em depressão ou alguma coisa do gênero. Então, se eu sinto que hoje não é dia, hoje eu não estou afim, eu me lembro que eu tenho 2 princesas adolescentes, que podem me ajudar dentro de casa, então, eu deixo É, eu deixo metade das coisas para elas fazerem. Aí, o que eu faço? Eu limpo cozinha, limpo a sala. A parte interna que são os banheiros, quartos, corredor, elas fazem. E eu me dedico a mim.
Com certeza. Sim. Uhum. Sim. Boa, verdade. O t Certo. Ah, tudo dividido.
Exato, aí eu me dedico a mim, sabe? Eu prefiro que eu faça É, eu prefiro que eu faça, né, a faxina, porque eu sei que vai ficar bem feito, vai ficar do meu jeito. Porém tem momentos que a minha mente precisa daquele momento sentado no sofá fazendo nada. "Ah, vou ver televisão", sabe?
Sim, com certeza, faz bem. É, precisa dar uma relaxada.